À, bạn ơi, bây giờ á thì, kiểu, cũng có, ờ, internet này kia, đúng hông? Thì những cái nền tảng mà, kiểu như, người ta phát trực tuyến á, những cái bộ phim đó bạn, cũng khá là nhiều nà, cũng cạnh tranh dữ lắm luôn á nha. Vậy thì hông biết đi bạn, là bạn cảm thấy như những cái nền tảng như vầy nè nó thay đổi cách mà mọi người xem phim hông?
Ừm, có chứ, tất nhiên là thay đổi rất là nhiều luôn nè, kể từ mà khi mà có những cái dịch vụ này á nha, ti vi á thì mình hầu như là không có đụng tới luôn á.
Ồ! Vậy luôn đó hả? Tính ra là thay đổi là một trời một vực luôn, đúng hông? Từ ti vi là lên mạng coi luôn chứ hết, gọi là, ngồi canh từng tập rồi, đúng hông nè? Rồi, ừm, vậy thì ờ.
Ừm, chính xác. <laughs> Đúng rồi. Ừm, đúng rồi đó, nó khiến cho cái việc mà, à, xem phim nó thay đổi một cách rõ rệt luôn á bạn.
Ô, vậy đó hả? Vậy thì hông biết là bạn có thể chia sẻ thêm cho mình một xíu đi, là nó thay đổi về cái gì đầu tiên nè bạn, thời lượng xem hay là tần suất hay là cách chọn phim?
Ừm, hầu như là tất cả những cái yếu tố luôn đó bạn ơi, ờ, và cái mà nó có thể nói là nhiều nhất luôn á, đó chính là thời gian xem đó nha. Thì ngày trước á mình xem trên ti vi nè, mỗi lần á mà phải, ờ, có tập mới nè, thì phải chờ 1 ngày, thậm chí là 2 ngày luôn để mà mới xem được 1 tập thôi, á. Nhưng mà bây giờ thì coi những cái dịch vụ này á, thì mình có thể là, à, xem liên tù tì luôn, đó, 1 bộ phim chỉ xem trong vòng, à, à bộ phim ví dụ như là tầm 10 tập đi, mình có thể xem vòng 1 ngày luôn là hết. <chuckles>
Ờ, đúng ha. Đó, đúng. <laughs> Ừ, đúng ha. Ồ! Tính ra là nó ảnh hưởng đến cái thời lượng xem phim ghê đó chứ ha. Kiểu như, hồi trước á thì đợi dài cổ ha, còn bây giờ là hả xem liên tục rồi cày xuyên đêm luôn bạn hén, rất là dễ luôn. Rồi, vậy thì bạn thấy cái việc mà xem, gọi là, không có kiểm soát như vậy á nó có ảnh hưởng gì nhiều đến, ơ, sức khỏe nè, rồi tinh thần này kia hông bạn?
Ừm. Ừm, đúng rồi đó bạn. Ừm.